อา ถูกต้องเลยนะคะ ก็จะไปแบบนั่งแล้วก็ปฏิบัติธรรม แบบว่าสงบ ๆ มีเสียง อ่า ธรรมชาตินะคะ เสียงน้ำธา น้ำลำ ในลำธาร ใช่ไหมคะ หรือน้ำตก หรือว่าเสียงนกร้องนะคะ หรือ ก็คือพูดง่าย ๆ ว่าเสียงธรรมชาติ แบบว่าธรรมชาติจริง ๆ นะคะ ไม่ได้แบบ เอ่อ จะต้อง ไปจำ อา ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปที่วัดเงียบ ๆ ก็ได้ ก็แล้วแต่ใครสะดวกนะคะ เพราะว่า อ่า ส่วนใหญ่เนี่ยสถานปฏิบัติธรรมที่เน้นธรรมชาติเนี่ย ก็อาจจะ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่ อ่า สะดวกในเรื่องของงบประมาณอะไรด้วยนะคะ การเดินทางด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะ
อือฮึ ไม่ได้ปรุง แต่ง อืม อืม อืม ค่ะ จริง ๆ แล้วถ้าเราไม่มีงบประมาณอะไรขนาดนั้นน่ะค่ะ เราก็ทำแบบที่คุณบอกก็ได้เนาะ ก็คือว่าไปตามสวนสาธารณะ ไป ไปเหยียบย่ำบนพื้นหญ้า ใช่ไหมคะ หรือว่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ๆ อะไรอย่างงี้ก็ได้ ใช่ไหมคะ?
อือฮึ